Bạn ơi, mình á thì thực sự là hiện tại mình đang rất rất muốn xin tăng lương với lại x và hoặc là tăng chức cũng được. Nói chung là tăng lương và thăng chức luôn với lại sếp của mình, ừm, tại vì bây giờ mình đã cống hiến rất là nhiều cho công ty rồi, và mình cũng đã đi với lại anh sếp này của mình là rất là lâu rồi, nhưng mà ảnh cứ ậm ừ hoài à. Lần nào mà mình đề cập về cái chuyện là xin tăng lương, hay là mình đề cập cái chuyện là thăng chức với ảnh á, ảnh cứ ậm ừ, ậm ừ, xong rồi ảnh toàn là "Ô kê, anh về anh sẽ xem xét lại, anh về, ừ, ờ, anh hứa là 3 tháng sau là anh sẽ tăng lương, cũng như là anh thăng chức cho em ở cái vị trí mới." Mà mình đúng rồi, mình hông bao giờ mình thấy là ảnh thực sự ảnh nghiêm túc về cái vấn đề này hết. Lúc nào ảnh cũng nói như vậy xong rồi và không bao giờ mình thấy là mình nhận được một cái phản hồi nào mà nó chính đáng. Thì hông biết là bạn có thể hỗ trợ mình trong cái việc là bây giờ làm sao để mà mình xin tăng lương, hoặc là thăng chức với sếp mình, được hông?
Ừm. Ồ! Ồ! Ồ, vậy á hả? Chà. Ừm, mình hiểu rồi. Ờ, cái nguyện vọng mà tăng lương hay là thăng chức á là một cái nguyện vọng, à, rất là phổ biến và mình nghĩ cũng rất là chính đáng của những cái người lao động, những người đi làm chúng ta thôi. À, nhưng mà trước khi mình có thể, ờ, chia sẻ với bạn, à, hay là đưa ra lời khuyên, thì mình cũng cần, à, bạn, à, cho mình biết thêm một số, ờ, thông tin về kế hoạch của bạn được chứ?
Đúng rồi. Ừm. Sao nè. Ờ, được, tất nhiên rồi. Mình sẽ chắc chắn là mình rất rất sẵn lòng trả lời về những câu hỏi của bạn luôn, để mà bạn có thể hiểu rõ hơn và cũng như là cho mình một cái góc nhìn nó khả quan hơn và nó đúng với mình hơn nè.
Ừm. Ừm, tốt quá. Ờ, vậy hiện tại á bạn đang làm việc ở trong lĩnh vực nào? Và bạn đã làm ở công ty hiện tại được bao lâu rồi?
À, ở thời điểm hiện tại đó thì mình đang là Quản lý dự án, ờ, cho một cái công ty sự kiện, thì công ty sự kiện của mình là làm cái sự kiện thể thao. Ờ, đơn cử như ví dụ như là mình sẽ có giải bóng rổ nè, giải cầu lông nè, giải bóng đá nè, giải bơi nè, hay là những cái cuộc thi ca hát nè. Đó, thì mà ở thời điểm hiện tại mình đang là Quản lý dự án, thì cái vị trí Quản lý dự án của mình á có nghĩa là mình sẽ là một cái người mình tiếp nhận dự án từ phía các cấp trên xuống, sau đó mình sẽ phải lên kế hoạch, lên kế hoạch là mình là cái người đảm bảo mọi thứ nó sẽ đi theo tiến độ của kế hoạch nè, chất lượng đầu ra của toàn bộ những cái phòng ban ở trong cái dự án đó, ví dụ như là mình sẽ có marketing, đúng rồi, mình sẽ có thêm cả truyền thông nè, thì mình là cái người sẽ đảm bảo được tất cả các gọi là, sản phẩm đầu ra của những cái đó nó đúng với lại cái giá trị mong muốn của công ty và mình cũng phải đảm bảo rằng là cái cái dòng thời gian của nó phải đúng với lại cái công ty mong muốn luôn. Có nghĩa là ví dụ thứ Hai là phải đăng cái đó, thứ Tư là phải đăng cái đó, hoặc là mình phải gửi cái điều lệ về cái thể lệ, ví dụ giống như là mình sẽ có thể lệ thi đấu dành cho tất cả các tuyển thủ, ờ, thi đấu môn bóng rổ nè, hay là môn cầu lông nè. Đó, thì mình cũng đã làm được ở công ty này, ờ, chắc phải là được 3 năm rồi. Mình làm từ một cái người thực tập sinh, lúc đầu mình vào á thì là mình vào ở cái vị trí là, ờ, thực tập sinh về, ờ, Marketing, nhưng mà sau khi mà mình làm 3 năm á thì cũng có cái tăng lương cho mình, ơ, và thăng chức cho mình lên cái cái cái cái Quản lý dự án. Nhưng mà bây giờ là mình cũng làm ở cái vị trí Quản lý dự án này được 1 năm rồi, thì mình cũng muốn là mình phải phải phải tăng lên nữa.
Ồ! Ừm. Ừm. À, mình hiểu rồi. Ừm. Ra là vậy. Ừm. Chà! Mình hiểu. Ồ! Ừm. Ra là vậy. Chà! Ừm, mình hiểu rồi, mình rất là hiểu cái hoàn cảnh của bạn. À, vậy, ờ, trong suốt những cái thời gian mà bạn làm ở công ty nè thì, à, bạn đã có được những cái cơ hội nào để thể hiện cái năng lực làm việc của mình, và cái năng lực đấy nó đã được chứng minh qua những cái thành tích gì cụ thể hông? Có một cái kết quả, c cái bằng khen hay giải thưởng gì hông?
Ừm, m hiểu rồi. À, thì tại vì trong cái việc của mình thì nó lại không có bằng khen hay là giải thưởng gì hết, nhưng mà nếu mà nói về tích của mình mà hoặc là những cái dự án mà mình đã hoàn thành gần đây á, thì gần như là công ty trả một cái phần tiền rất ít nhưng lại nhận lại được một cái lợi nhuận rất là nhiều. Đơn cử như là gần đây mình làm một cái giải bóng rổ dành cho những cái đội phong trào họ chơi, thì cái mức giá là nó rất thấp, mức giá đâu đó chỉ tầm, ờ, bốn triệu rư à, mức giá là tầm 4.500.000 cho một cái đội bóng thôi, thì, ờ, một thành viên họ chỉ đóng đâu đó khoảng 100 tới một trăm một trăm rưỡi thôi, không có quá nhiều, nhưng mà mình lại đem được lợi nhuận về cho công ty, mình đem lợi nhuận gần như là 50%, là đã trừ cả các phần lương ra rồi. Đó, sau đó là m tụi mình không hề chạy quảng cáo nhưng mà những cái bài viết cũng như là những cái sản phẩm bên truyền thông của tụi mình thì đem về cho tụi mình gần là theo mình tính tới tuần này hiện tại là 53.762 lượt xem là ở bên Facebook thôi đúng rồi, còn ở bên YouTube á nó lại là nhiều hơn nữa, có nghĩa là đâu đó khoảng 1000, ờ, views cho một clip. Thì gần như là cái thành tích này mình nghĩ nó là quá xứng đáng để mà mình đạt được một cái mức lương mới hay là đạt được một cái chức vụ mới, bởi vì trong cái dự án vừa rồi là gần như là mình là người làm hết tất cả.
Ừm. Ồ! Vậy sao? Ô! Cha, tuyệt vời quá! Ừm. Ồ, đúng rồi, ấn tượng thật đấy! À, vậy nếu như hiện tại chỉ, ờ, dựa trên cái kết quả của mỗi dự án này thôi, hay là bạn còn dự án nào khác nữa mà cũng có được cái thành tích xuất sắc tương tự hay không?
Ừm. Có chứ, thì trong quá khứ là mình đã có làm về những cái cái giải bóng đá. Thì giải bóng đá nó cũng y chang như này, nhưng mà giải đợt này thì nó bùng nổ về cái lượng views cũng như là, à, cái lượng lượt xem ở trên YouTube. Thì về giải bóng đá đợt trước nói chung là họ vẫn trả tiền ít, nhưng mà cái hiệu suất mình mang lại nó vẫn tầm đâu đó 150%. Còn ở thời điểm hiện tại thì cái hiệu suất mà mình mang lại cho cái dự án vừa rồi là 300%.
Ừm. Ừm, tuyệt vời quá! Có nghĩa là cái thành tích của bạn á, nó đã được chứng minh và lặp lại nhiều lần, ở nhiều dự án, nhưng mà ở lần này là kết quả nó có tính đột phá, đúng không nè?
Đúng rồi. Đúng rồi, cho nên mình mới muốn muốn xin tăng lương đó chứ.
Ừm, hay quá! Ừm, đúng rồi, nguyện vọng của bạn là dễ hiểu và cũng hợp lý thôi. À, vậy cho mình hỏi tiếp đó là hiện tại á nguyện vọng của bạn sẽ là muốn được, à, tăng lương, muốn, à, được, à, có thêm, ơ, phần thưởng tương ứng với các cái dự án thành tích có thành tích tốt, à, hay là bạn, à, muốn là, à, được thăng chức lên một cái vị trí cao hơn và cụ thể là vị trí nào?
Ồ! Mình á, thì là mình vừa muốn là thăng chức lên cái vị trí cao hơn, có nghĩa là vị trí tổng duyệt dự án. Thì vị trí tổng duyệt dự án có nghĩa là mình sẽ là người đưa ra cái lộ trình dự án trong cái tương lai, và mình sẽ là người xem xét những cái số liệu mà một quản lý dự án đưa về, và mình sẽ phân tích những cái đó để mà mình có thể điều chỉnh cho những cái dự án sau trong tương lai. Và cũng như là về mức lương, tại vì mình là một người trả nói thẳng ra trả lương của mình không cao nhưng mà cái hiệu suất của mình để mà là 300% thì vừa phải thăng chức cho mình và vừa phải tăng lương cho mình, đó là cái cái cái kết quả mà mình rất là mong muốn luôn.
Ừm. À. Ừm. Đúng rồi, à, một khi chúng ta đã cố gắng rất nhiều, à, cho công việc và đạt được kết quả tốt thì chắc chắn là chúng ta cũng muốn nhận lại được cái kết quả tương xứng, đúng hông nè?
Đúng rồi, đó, cho nên là mình rất là muốn nhờ bạn giúp đỡ á.
Ừm, vậy ừm, vậy, à, mình hỏi tiếp là nếu đối với, a, à, trong cùng một cái bộ phận, à, của bạn á, là người một người phụ trách t tổng duyệt thì sẽ có bao nhiêu, a, trưởng nhóm dự án như bạn?
Ờ, thì nó sẽ rơi đâu đó khoảng tầm ờ, thật ra á thời điểm hiện tại thì chỉ có, ơm, 2 người thôi là mình với lại một bạn nữa thôi, nhưng mà bạn đó thực chất là hỗ trợ mình, có nghĩa bạn đó mặc dù mang tiếng là quản lý dự án nhưng mà bạn đó là, kiểu, phó quản lý dự án á, chứ hông phải là là là như mình, mình là trưởng quản lý dự án. Đó, thì, kiểu như vậy, mặc dù là nghe tại vì hổng có muốn phân chia phó với trưởng để để mọi người cảm thấy bị xa cách, nhưng mà thực sự về cái cái cái cái lượng làm việc và cái quy trình làm việc là gần như là mình giao xuống cho bạn đó và bạn đó có nhiệm nghĩa vụ thực hiện và báo cáo lại với mình.
Ừm. Ồ! À, mình hiểu. Ừm. Ồ! Mình hiểu rồi. À, như vậy là khối lượng công việc á thì phần lớn vẫn là tập trung ở team của bạn và bạn đã là người đóng vai trò lãnh, ờ, dẫn đầu, đúng hông nè?
Ừm, đúng rồi, mình đang là người dẫn đầu đó.
Ừm. À, vậy, ờ, hiện tại á thì ở công ty, ờ, có một cái lộ trình tăng lương hay là thăng chức cho, ờ, cán bộ nhân viên một cách rõ ràng không nhỉ?
Có, thì, cũng là vào, ờ, Tháng 12 mỗi năm sẽ có một đợt, ờ, gọi là sao ta? Xem xét tăng lương. Mỗi đợt mỗi đợt xem xét tăng lương.
Ừm. Rồi. Ừm, mình hiểu rồi. Thế thì qua những gì, ờ, bạn chia sẻ á, thì mình nghĩ là cái nguyện vọng có được, ờ, có một cái bước tiến trong công việc, cụ thể là thông qua việc tăng lương hay là thăng chức là một cái nguyện vọng mình thấy rất là chính đáng, đặc biệt là với một cái nhân sự mà có rất nhiều đóng góp, ờ, cho công ty trong một thời gian dài như bạn và nó được chứng minh qua rất là nhiều cái dự án và đặc biệt là dự án, ờ, gần nhất trong cái dự án bóng rổ, và nó đã rất thành công, đúng hông nè? Thế thì, ờ, mình nghĩ á cái điều bây giờ mà bạn cần á chính là có một cái cơ hội để trình bày cái nguyện vọng của bạn với Cán bộ lãnh đạo và quản lý của công ty của bạn, bạn cần phải có một cơ hội như thế. Đúng rồi, chúng ta cần phải chủ động thôi, bởi vì đây là quyền lợi của mình mà, đúng hông nè? Thì bạn sẽ phải chủ động để sắp xếp một cái buổi gặp mặt với có thể là Ban giám đốc, hoặc là Ban lãnh đạo của công ty và đưa ra được những cái minh chứng cho cái đóng góp của bạn đối với các dự án của công ty trong suốt thời gian vừa qua. Ừm. Vì
Đúng rồi. Ừm, vậy hả? Ừm, mình hiểu. Đúng rồi. À, vậy hả? À. Ừm, đúng rồi. Ừm, mình hiểu, mình hiểu. À, mình thấy cái này cũng rất là hay nha, tại vì đã giống như bạn nói thì đó giờ là mình cũng chỉ đề cập ở bên ngoài với lại anh sếp của mình thôi, chứ thực ra mình cũng chưa bao giờ mình đặt một cái lịch họp để mà mình ngồi lại, mình chuẩn bị toàn bộ những cái bật chứng bằng chứng nè, liệt kê toàn bộ những cái con số và kết quả cụ thể, cũng như là phản hồi từ đồng nghiệp với khách hàng và chứng minh rằng là mình là người có năng lực cũng như là bản lĩnh, cũng như là, ờ, những cái thứ mà mình đã cống hiến cho công ty để mình đạt được cái mức lương hiện tại và cũng như là cái chức vụ hiện tại.
Đúng rồi. Chính xác, bởi vì á mọi thứ khi chúng ta khi chúng ta chỉ nói ra á thì nó chỉ dừng lại ở mức là định tính thôi, nhưng để chúng ta có được một cái đề xuất mà nó mang tính thay đổi, bởi vì những cái việc như là tăng lương này, hay là thăng chức này chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến quỹ lương của công ty, cũng như là sơ đồ cấu trúc của nhân sự, đúng hông? Cho nên là chắc chắn là để có một cái quyết định như vậy á thì không những là sếp của bạn mà còn các bộ phận, ờ, Nhân sự, rồi các cái bộ phận liên quan bởi vì công ty thì đâu phải là chỉ có mỗi mình và sếp của mình, đúng hông nà? Ừm, họ cũng cần phải có một cái minh chứng rõ ràng và thuyết phục cho cái thành tựu của bạn ở công ty, thì mới có thể đưa ra một cái đề xuất, à, tăng lương hay là thăng chức cho bạn và bạn cần phải là người chủ động trong việc đó. Ừm. Giúp mình nghĩ là bạn sẽ cần 2 sự chuẩn bị, một đó là sắp xếp một cái buổi gặp mặt, nói chuyện, à, một cách nghiêm túc với, ờ, cán bộ quản lý của mình, có thể là các c lãnh đạo cấp cao của công ty. Và thứ hai đó là phải chuẩn bị cho mình một cái cơ sở, một cái tài liệu, có thể là một slide, hay bài thuyết trình, ờ, trình bày rõ các cái thành tựu mà mình đã đóng góp ít nhất là trong vòng ừ, trong vai trò vị trí là một người, ờ, quản lý dự án, đúng chưa? Và nếu như các con số đó thuyết phục, thì mình tin chắc rằng, à, trong cái tháng 12 này, khi mà có cơ hội để thăng lương, hoặc là đề bạt, thì các cán bộ quản lý của công ty á, họ sẽ cho bạn một cái cơ hội, miễn là chúng nguyện vọng của mình là hợp lý, bạn thấy được không nà?
Ờ. Mình thấy cái này rất là hay. Ồ! Vậy hả? Ừm. À! Đúng rồi. Ô! Hợp lý. Mình hiểu. Ừm. Mình hiểu. Mình hiểu nè. Ừm. Ừm, hợp lý. À. Ừm, đúng rồi. Ừm, hay quá! Hông. Mình thấy rất là hay, tại vì, ờ, khi mà bạn nói đó là mình cũng biết là ô kê, sau này mình sẽ đặt ngay một cái lịch họp chính thức mà mình nói chuyện với lại lãnh đạo cấp cao, cũng như là với sếp mình và cũng giống như là bạn nói là mình phải chuẩn bị những cái bằng chứng, những cái con số cụ thể, cũng như là những cái số liệu cụ thể để mà mình thuyết phục họ rằng là bản thân của mình đã đạt được tới ngưỡng này, bản thân mình đã có nội lực tới cái ngưỡng này và mình rất xứng đáng với cái mức lương đó, cũng như là với chức vụ đó. Ờ, rất là hay, hông thực sự nếu mà hổng có bạn ngày hôm nay mình cũng hổng biết xin tăng lương lên như thế nào luôn á, thực sự rất là cảm ơn bạn luôn á nha.
Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, rồi, chúc bạn may mắn và sớm đạt được cái mục tiêu lên lương nhá.